देखिए, इसके पीछे बिल्कुल अ, पीआर टीम होती है और अब तो बहुत बड़े ज़रिए हैं, सोशल मीडिया जो है सरकारें निर्धारित करती हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल ये अ अ, हम आमजनों तक सीमित रह गया है। किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में आएगा, किसको सज़ा मिलेगी, कौन माफ़ हो जाएगा, ये स तक के बड़े फैसले किसको मुआवज़ा मिलेगा, किसको नहीं? ये सारे फैसले जो हैं सोशल मीडिया तय करता है आज के दौर में, हर तरह से। और आप देखेंगे कि किस राज्य को क्या मिला? अ, कई सारे और और कौन-सी खबर फैलनी चाहिए, इसके पीछे बेशक पीआर जैसा सिस्टम बैठता है। अ, कई बार होता है कि धूमिल हो रही है किसी की छवि और बड़ा आदमी है, क्या करेगा कि टीम बिठा लेगा एक, उस टीम का काम ही ये होगा कि अच्छे-अच्छे रील्स काटो अ, य पॉडकास्ट करिए। जो पेड पॉडकास्ट होते हैं उनमें जैसे अभी-अभी आपने देखा होगा राज शमानी का एक पॉडकास्ट आया था अ, विजय माल्या के बारे में
अरे! उम, हुँ। जी, जी, जी। ओह! सच में? क्या बात। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, अच्छी रील, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
4-5 घंटे का, तो वो इस बात का उदाहरण है कि जो विजय माल्या हम लोगों को उस घटना के पहले हम विजय माल्या को नहीं जानते थे, कि वो त जब देश को छोड़ा था, हम जानते नहीं थे ना कौन है विजय माल्या? और उस घटना के बाद भी हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। हम लोगों को मिला तो बस या तो पोस्टर्स में या सोश वो जो मीडिया वाले थे उनकी टीवी में मिला। लेकिन जब हमने उसे साढ़े 3 घंटे का इंटरव्यू है शायद वो 4 घंटे का।
बिल्कुल। हाँ, वही, वही। पॉडकास्ट में। जी, जी, जी। हाँ, वही, वही, वही।
जी। तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वो ऐसे बनने की कोशिश करता है, जैसे ब इससे ज़्यादा भला आदमी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो यही है कहानी। जी।
वल्ला आदमी बिल्कुल, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी सही स तरीके से आपने समझाया। तो, आपके मुताबिक किस तरह का जो कन्टेंट है वो ज़्यादातर फैलता है? मतलब कोई मज़ाकिया कन्टेंट हो गया, जैसे कोई स्कैंडल हो गए या फिर कुछ शॉर्ट वीडियोज़ हो गईं या कुछ भी भावनात्मक या कॉमेडी? अगर आप इसमें थोड़ा कुछ बताना चाहें।
जी।